Empezamos. Ay, a ver, te quería preguntar, ¿cómo se vive un domingo típico en tu familia?
Bueno, lo primerito es que mi familia ahorita en este momento es de 2, en casa vivimos mi mamá y vivo yo. Pero, eso es al inicio de la mañana, déjame decirte. Entonces, <laughs> sí, regularmente en la mañana, el domingo es así como el día que tenemos como más libre, por decirlo de esa forma. Todos tratamos de levantarnos un poco tardecito. Que te gusta a las 10 de la mañana, así como, a las 10 de la madrugada, más o menos. <laughs> Vamos a ir levantándonos, este, somos así como de hacer las labores y más importantes. Aquí en tu casa no tenemos agua. Entonces, así como ver lo del agua. Así como lo más básico, no si lo no sin presiones, pero lo básico, ¿no? O sea, que sea lo importante
Oh, sí. Oh, okey. Okey, entonces, luego viene más gente. <laughs> Claro. Okey. <laughs> Claro, ¿se va el agua? ¿Se va el agua en tu casa, entonces?
ya después, obviamente ya Sí. Sí sí, tenemos, eh, alrededor de un par de horas, a veces. Entonces, hay que aprovechar al máximo, porque sí, no tenemos cisterna, ¿qué crees? Entonces nos cuesta un es un poquito difícil mantener agua cuando no tienes cisternas, aunque tengas unos tinacos por ahí es complicado. Entonces, digamos que es la rutina de todos los días, y el domingo no no es excepción, ¿no? Entonces, <chuckles> lo hacemos, eh, bueno, regularmente, es, que nos gusta escuchar alguna predicación, algunos cantos y algo así, ¿no? Pero, después ya en la tarde, eh, y a la hora de comer regularmente se empieza a sumar como los demás hermanos, ¿no? Empiezan a llegar, nada se planea, eh, todo se hace así como sí todos van llegando y se van sumando. A veces, ni esperas a nadie di ay, ya sí, este domingo vamos a ver todo el día, este, nos gusta mucho los los estos este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, eh, los que son por capítulo, se me fue el nombre. Pero bueno, esos coreanos, se Ándale, series coreanas. Sí, somos súperfans. Mi mamá le <laughs>
Okey. Sí, sí, la verdad. Ándale. Ay, qué bien. Todos llegan. Ándale. ¿Las series? Ándale, series coreanas. Ándale. Ah, se ponen a verlas en familia entonces, las series coreanas.
ella y yo, porque, somos así como digamos que yo no era fans, pero, ya tanto las vio ella que, pues ya, me hice fans. Entonce <laughs>
Ah, okey. Ajá. Ya te te gu te gustó y todo a ti. <chuckles> Bueno, qué padre, ¿no? Y por ejemplo, me dices que vienen y tus hermanos y hacen comida, ¿qué comida es es la comida típica que hacen los domingos, por ejemplo?
Pero ya, ¿no? <chuckles> Ay, pues, comidas sencillas. Mira, aquí tenemos un tianguisito que se pone. Está el mercado, o sea, hay mucha plaza, por decirlo así. Entonces, regularmente, si no tenemos ganas de cocinar es traer to eh, lo que te gusta, ¿no? Regularmente barbacoa, o sea, hay de tanta variedad, eh, de esas, este, gorditas de tortilla masa azul que le gustan a mi mamá, por ejemplo, a nosotros nos gustan a mí me gusta la cecina, a otro le gusta las carnitas, a otro la barbacoa. Entonces, tienes para elegir un mundo de cosas, un mundo de posibilidades. La ensalada no falta, obviamente, sin culpa. <laughs> Sí, sí, venden una ensalada de esas de vasito. No sé, si tú las que te rayan ahí el, lo que es el pepino, la jícama, ah, sabe le ponen su miguelito por ahí en medio, su limoncito. Entonces, a mí me encantan, eh, aunque yo me coma mi taco, no, las veces que puedo no falta la ensalada, entonces eso es parte del ritual, ah, y la botana.
Ay, qué bien. Ay, qué padre. Guau. Guau. <chuckles> Muy bien, algo sanito, ¿no? <laughs> Ay, qué rico. <chuckles> Qué bien. Y por ejemplo, ¿todo compran? ¿No lo hacen en tu casa? ¿Todo compran ahí en el tianguis que está cerca?
No. Depende depende de las ganas, porque, la verdad, mamá y yo sábado y domingo no cocinamos. <chuckles> No circulamos, la verdad. <laughs> Sí, sí, sí. No, es que en la semana es mucho trabajo. De lunes a viernes estamos así sin tiempo de nada, y como ayudamos ahora sí que ella a sus hijos, y yo a los míos, entonces, cuidamos a los nietos y a los sobrinos. Ya te imaginas, ¿no? Entonces es un caos total el fin la semana.
Okey. Ándale, muy bien, eh, muy buenas muy buena decisión. <chuckles> Exacto. Claro. Entonces, se van a comprar la comida, eh, cada quien, y ya se van a comer ahí en la casa todos juntos.
Pues, digamos que llegan, ¿no?, ya, ah, pues, ¿qué quieren? Entonces ya, eh, uno de mis hermanos y regularmente yo vamos, ¿no? Somos como que ya con bueno más que nada porque yo soy la que vivo aquí, ¿no? Entonces yo conozco todos los lugares así como: "¿Qué se les antoja?". Entonces ahí sí soy la guía de turistas. Entonces ya los llevo <chuckles> y eligen lo que ya les gusta, o sea, hay para elegir así de todas las edades de todos los sabores. Pero hay días, eh, que no es así, sino hay días de: "Ah, no, no queremos tacos", ¿no? Entonces, ah, le digo: "Yo no cocino, ¿eh?", <chuckles> yo no sé, puedo ser asistente, todavía asistente, puede ser, pero no más, así no más de asistente así. Y hacen sobre todo mis hermanos son los que cocinan, tengo ahí varios hermanos, e eh, les gusta hacer como mucho la bistequeada, ya sabes, que la longaniza, el bistec de res, el bistec de cerdo, las cebollitas cambray, que ya obviamente te traen las tortillas recién salidas de la máquina, <chuckles> no a mano de la máquina, entonces ya que la salsita, ya con eso, chicharrón, obviamente, no falta, es así como muy clásico por ahí, cuando es así de traer, y ya con eso se arma la fiesta, definitivamente.
Exacto. Ándale. <laughs> Muy bien. Claro. <chuckles> Sí, sí. ¿Bistec? Oh, sí, qué rico. Qué rico. <chuckles> Qué bien. Exacto, se me hace muy bien eso de que, eh, todos se reúnen y cada quien como es lleva algo, o compra, ¿no?, y comen ahí todos juntos, ¿no? Y que no tiene que cocinar, por ejemplo, tú y tu mamá que, pues, toda la semana, pues, se la llevan trabajando, ¿no? Y a veces que uno quiere tomar el el domingo para descansar, ¿no?
Ajá, exacto. Así es.
Pero, también es cuando más se pueden reunir me imagino todos los hermanos, ¿no?
Sí, sí. Por los traba ya ves que pues casi lo que es de lunes a viernes hasta el sábado, pues, los trabajos a veces te te exigen mucho tiempo, ¿no? Entonces es el día que se escapa, ¿no? O sea a veces de verdad no esperamos a nadie pero llegan, ¿eh? <chuckles>
Claro. <chuckles> Claro, pues, quieren ir a verlas, ¿no?, a la abuela ándale. Sí, sí. Qué padre ,¿no? Sí, qué bueno, y por ejemplo, eh, cuando van niños, eh, ¿qué hacen? Eh, ¿tienen actividades para hacer junto con los niños?, o igual cuando van tus hermanos me imagino que si hay un partido, no sé, fútbol, o algo, ¿se ponen a verlo también ahí en tu casa?
Pues, a la abuelita, a la abuelita, sobre todo a la abuelita. Que es así. Reúnen a la familia. No, fíjate que no somos tanto fans de ese tipo de cosas, sí nos gustan, más que nada a un sobrino, cuando va el sobrino, si el so, eh, un hijo de mis hermanos que está como unos 20 años, es súper fan de fútbol, sí llegamos a verlo. Si se da, por ejemplo, algún mun algún mundial, o algo así como muy representativo, sí lo llegamos a ver, pero somos más de música, fíjate, somos muy musicales.
¿Ah no? Ajá. Sí, más importante, ajá. Ah, qué padre.
O sea, ahí la de verdad nada más luego estamos mi mamá, ¿qué te gusta?, mi mamá, uno de mis hermanos, te digo somos como unos 5 adultos, unos cuantos niños, ya es fiesta, ¿eh? O sea, hasta traemos que alguna bebida especial, alguna botanita por a o sea, la bo mira lo que es la botana después de comer es la botanita, las papitas, ya sabe, el chicharrones más una bebida especial ya es sufici y la música es suficiente para hacer fiesta. Un rato hasta que ya ya empieza a ser como ce cerca de las 10 de la noche, y pues tú sabes que a veces es la escuela al otro día, y entonces, eh, ahora sí que cada quien se va a sus casas porque hay que prepararse para el día siguiente, pero sí se quedan hasta tarde a veces.
Ajá. Claro, no puede faltar, ¿verdad?, <chuckles> Ah, qué padre. Guau. Sí, pues se puede. Exacto. No, pues qué padre, ¿no?, que se reúnen todos en familia y igual, ¿no?, como dices, no es tanto que vean la tele sino que bailan, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué música les gusta bailar? ¿Qué qué les gusta a mis a todos la misma música?, o, ¿cada quien elige?, o, ¿cómo le hacen ahí?
Ajá. Nos gusta de todo, yo creo que al final del día agarras gusto, ¿no? Al principio a lo mejor no tanto, pero ya de tanto escuchar a todo el mundo ya tenemos como su estilo muy particular, entonces, manejamos eso de turnos, ¿no?, o sea, a ver: "¿Tú qué canción quieres?", y las vas formando, ¿no? Pues: "Yo quiero esta" Y ya empiezan a elegir, ¿no?, y damos la vuelta otra vez y hasta los niños eligen sus canciones del momento, ¿no? Entonces, pues yo te diría que de todo, de todo escuchamos un poco, porque pues a la abuelita le gustan los tríos, ¿no?, y así va subiendo, ¿no? de, la generación actual, pues, ya sabes, ¿no?, lo más moderno que te puedas imaginar de niños porque son niños de, vaya la más jovencita que ya elige tiene 5 años así que imagínate qué tipo de canciones escucha, entonces
Claro. Claro, qué padre. Ah. Sí, claro. Ando, pues, sí ya hasta ella tiene que ustedes también se aprenden las canciones, ¿no?, me imagino de allá de los niños de tanto que las escuchan ¿verdad? Sí, sí, sí me ha pasado, ¿eh?, que ya luego yo sigo cantando las canciones de los niños, porque, pues, me las aprendo de y quieren poner la misma y la misma, ¿no?, <chuckles> cada vez.
Ay, pues sí, sí, sí. <chuckles> Es que sí. No, ya hasta le digo: "Ay ya no le cambies", a mi sobrina de 5 convivo mucho con ella, le digo: "Ay no le cambies, déjame ver en qué acabó". <laughs> Sí, al principio no tanto porque pues, ah, no, ah, pues, no estás acostumbrado siempre como adultos, adultos, pero después de un tiempo de convivir con ellos que convivo, te digo que de lunes a viernes convivimos mucho con ellos, pues, ya le agarras cariño a lo que ellos ven, a lo que ellos escuchan, y ya es así como para tomarlos como son parte de la familia, ¿no? Son como afuera los niños y los adultos no, es somos parte de un todo y somos parte de la familia, todos igual parejos así. Entonces, todos eligen.
Ajá. <laughs> Ya te has hasta te gusta a tí, te interesa más. Exacto. Sí. Exacto. <chuckles> Guau. Qué bien que se unen todos, sí la verdad que bonito que que se pueden eh, bueno, que se ponen de acuerdo, ¿no? Y eligen, y hasta bailan, y todos, ¿no?, desde el más chiquito al más grande, ¿no? Como dices a tu mamá y todo. <chuckles>
Sí, sí, sí, habrías de ver a mi, <chuckles> sobrina bailando una de Shakira, por ahí una que se llama La Loba, y le digo: "Oye, estás muy chiquita". <chuckles> Pero ahí se baila se pone a bailar con el papá La Loba, y ma ya te imaginas que hay cotorreo por ahí, ¿no?, de que están bailando. Digo: "Ay por Dios, ¿qué le enseñas a esa criatura a bailar?", cómo Shakira ahí, ¿no? Entonces
Ándale. <chuckles> Ajá. <chuckles> Claro, ¿no?, pero pero eso es importante, ¿no? Porque me imagino bueno la niña va a crecer y se va a acordar de experiencias, ¿no? Que comparten en familia bailando con la familia, e igual porque ahora ya ves que bueno muchos niños se la llevan que quieren nada más puro ver el celular, o o la tele, o así, ¿no? Entonces esos esas actividades como a que ustedes hacen, que bailan y todo, pues, la niña te apuesto que eso no se le va a olvidar, ¿no? Entonces qué bonito qué bonito que que lo hacen, y que los y bueno los incluyen a todos, ¿no?, a los niños y grandes. Y por ejemplo, ¿ha cambiado, ah, la forma en el el el que ustedes se reúnen los domingos, eh, con los años? O, por ejemplo cuando pasó la pandemia, ¿tú crees que cambió un poquito, eh, su reunión del domingo por ejemplo?
Claro. Ay, sí. No, sin duda. Sí, sí, claro. Pues fíjate que, pues, podría ser a la mejor que hemos crecido, <laughs> han pasado unos añitos por ahí, pero en cuestión de la convivencia yo creo que no, fíjate que a la mejor cambian los gustos de comida, ¿no? A la mejor era antes sí era más complejo, ¿no?, que el pozole, eso ya es más complejo, pero yo creo que nos hemos hecho más prácticos, ¿no?, de: "Ay, ¿para qué cansarnos todos?" Todos estamos cansados de la semana, entonces, como buscar lo más práctico, y si ellos tienen ganas de cocinar, tienen la cocina abierta, eh, tenlo por seguro. Yo feliz. <laughs>
<chuckles> Claro. Exacto. <laughs> <chuckles> Sí, no pues que qué bien, ¿no?, de que que pues quieren ahora tomar un descanso, ¿no?, y es que hay veces que sí, ya por ejemplo, con los daños, como dices, antes hacían comidas más elaboradas como el pozole, ahora ya quieren descansar, ¿no? Imagino más tu mamá, ¿no?, de que: "Eh dile que todos vengan". Y se reúnen, pero a hacer actividades diferentes, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, ¿Tú siempre has estado ahí con tu mamá o a es reciente de que ahora vives solamente tú y tu mamá?
Sí. Sí, sí, la forma práctica. No, fíjate que yo me separé hace 27 años, no me volví a casar, entonces de esa época para acá, pues, vivimos juntas. Mamá se quedó viuda a los 3 años que me separé, entonces, pues, digamos que hemos vivido juntas durante, no sé, pues súmale menos 3, pues, como 25 años juntas, 27 para acá hemos vivido juntas, pues ahora sí que toda mi juventud aquí con ella. <laughs> Prácticamente, pues mis hijos crecieron con ella, prac mis hijos eran bebés cuando me separé, entonces. No, pues ya estamos así como muy relacionados de tantos años. Eh, por eso te digo ahora mi nueva familia es mi mamá y yo. Asfin día ya ellos ya crecieron, ya son adultos ya hicieron sus propias vidas. Ya ha cambiado un poco.
Okey. Qué bien. Guau, no pues sí. <laughs> Exacto. Claro. No pues sí, sí ha cambiado mucho entonces desde, pues, desde me imagino, que estaban todos sus hijos ahí, ahora ustedes solamente tu mamá y tú, ¿no? Sí ha cambiado mucho, pues, tu domingo típico, ¿no? <laughs>
Exacto. Sí, sí, cla no, pues no era lo mismo. Digamos que nuevas generaciones, déjame decirte que, ah, ya mis hijos son de la de penúltima generación, diríamos. <laughs> Bueno, aquí le decimos camada, <laughs> de la última ronda. Entonces había una ronda antes de los más pequeños que tienen los más chicos, pues tenían 20 años, el más chico 17, creo que 18 años. Y después de ahí como que otra nuev de repente otro oleaje por ahí, pues donde ya vienen también los últimos como nietos de mamá, porque pues ya mis hermanos ya son grandes también, imagínate, si mis hijos son de vei casi 30 años, imagínate mis hermanos, ¿no? Entonces, pero se animaron con nueva otra generación donde s ya son los hijos que te decía de 5 año. Y y esta nueva generación hay de 0 años, por decirlo así, o meses y el más grande tiene 7 años, pero ya hay bisnietos y ya hay nietos.
Claro. <laughs> Ah, de la última camada. <laughs> Guau. Sí. Guau. Sí, guau. Guau, no pues sí ya ya como dices tú la última camada, ¿no?, la última generación. Sí, guau, ¿no?, pues me imagino que, pues, han de estar ocupados, ¿no?, todos, eh, pues con tantos buen los nietos y los bisnietos. Y y bueno pues qué bueno que que me imagino ahora el domingo ya descansas de cuidar nietos o o sobrinos, ¿no?, porque dices que toda la semana, eh, pues se la llevan cuidando a niños, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que pues también ap aparte de que visiten a sus a su familia, bueno, que ellos van a con ustedes, eh, pueden tener un momento pues más, eh, de descansar ustedes, ¿no? Ándale.
La última vuelta. <laughs> Sí, sí, sí. Exacto. Sí, claro. Ajá. Relajado, pero no, fíjate que los extraña uno, fijat pasas 2 días y así de, parece que no los hubieras visto semanas y y llegan ellos de repente porque haz de cuenta que a la mejor pasa 1 día, ó 2 días que no los vemos y llegan como si no nos hubiéramos visto en meses. Le digo: "Ma pasaron do mamá, pasó un día", y así. Y pero llegan los niños incluso es de: "Ay abuelita, tía". Pues como nos llevamos muy bien, aunque sea a pesar de que son pequeñitos, como si no nos hubiéramos visto en semanas o en meses, le digo: "Ay, dije, pues a mí también me da gusto verlos". Fíjate que sí te acostumbras a a estar con ellos, o sea, si los echas de menos cuando los dejas de ver un par de días. Eh, obviamente es un silencio diferente, porque a veces hace falta el silencio, ¿no?, pero a veces digo: "Ay, a a veces es mucho silencio, <laughs> como que hace falta el ruido." Así es.
Ajá. Ah. Claro. Sí, me imagino. <laughs> Exacto. Sí, me imagino. Claro. Sí, de más, ¿no? Cuando están dices: "Ay oc que ocupo más silencio o no sé ¿no?, eh, ocupo descansar". Pero ya si no están se escucha sola la casa, ¿no?, me imagino. Entonces sí, a veces que sí ocupan, ¿no?, de que vayan los niños o igual tu familia, ¿no? Ya, y ahora que ustedes están solas, pues, ¿no?, eh, ¿les gusta más, a veces, que venga más gente en vez de estar solas, o qué te parece?
Ajá. Sí, exacto. Claro. Sí, sí, las 2 cosas me gustan, yo creo que es bueno descansar y también es bueno disfrutar a la familia. Las 2 cosas son muy buenas. Afortunadamente, la verdad, no estamos realmente solas. Un mundo nos vigila, ay, no es cierto. <laughs> Pero es muy bonito, la verdad, disfrutar la familia es bonito y verlos crecer es muy agradable.
Ándale. Claro. <laughs> Exacto. Sí, la verdad qué bonito que puedan convivir, ¿no?, y y que pues, eh, un domingo en tu familia sea tan bonito que se reúnen todos y y pues pasen momentos y experiencias juntos, ¿no? Y y pues es mejor como estar en familia, ¿no?, que el poquito solo a veces. Entonces qué bonito que que pueden convivir, ¿no? Eso es en familia. La verdad gracias por compartirmelo, me gustó mucho.
Sí. Ah, no, es un gusto que me hayas escuchado con tanta atención, oye. Ojalá nos volvamos a encontrar, es un gusto haber platicado contigo. Cuídate mucho.
Ah, gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos, gracias, adiós.
Bye.